Bạn, bạn, giúp tui cái này với. Tui đang chán nản quá đây nè.
Ừm. Ồ, vậy sao? Ờ, lý do khiến bạn chán là gì ấy nhỉ?
Thật ra đ mình đi làm việc á, mới, ưm, là sinh viên mà cho nên đi làm ở chỗ này á cũng xin vô là mừng một cái là mới vừa ra trường, tìm được công việc là mình mừng rồi, vô để làm luôn chứ hông có cần phải chờ đợi gì hết trơn. Mà mình thấy làm được khoảng nà 2 năm thôi, mà thấy công việc nó cứ nhàm chán làm sao á đâu bạn ơi, mình cảm giác như một ngày đi làm của mình giống như là đang đối phó vậy đó, chứ không phải là thực sự yêu thích. Ừ, mà nói nào ngay thì mình học cái ngành này mà mình đi làm công việc khác, cho nên là một phần á mình đi làm mà cũng vì kiếm tiền thôi à, chứ không phải là, ừm, mình yêu thích nó đâu. Đấy, với lại một phần nữa là, ừm, đồng nghiệp của mình á, thì bản thân thì mình thấy những anh chị kia cũng tốt, cũng giúp đỡ, nhưng mà mình thấy khó hòa nhập lắm bạn ơi, kiểu như, ờ, cũng chơi phe phái này kia cho nên mình thấy là nó hông có phù hợp với mình nữa. Mà bản thân mình giờ nó cũng đang phân vân ừ, mình cũng muốn có một công việc có ý nghĩa nha, nó cũng, kiểu như là, mình học làm sao giờ mình cũng muốn làm như vậy đó. Rồi mình cũng giúp đỡ cho mọi người, rồi cũng có cái phần nào đó thì đương nhiên là cái phần tài chính nó cũng rất là quan trọng rồi. Mà bây giờ thì đang chán nản công việc luôn, mà muốn xin nghỉ thì cũng khó khăn nữa tại vì nghỉ, ưm, bất tử như vầy thì đâu có tiền đâu, đó, cho nên bạn có thể cho mình lời khuyên, được hông nè?
Ừm, đồng ý. Ừm. Đồng ý. À, vậy à? Ừm. Ồ, thật vậy à? Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chà, hoàn cảnh của bạn nghe cũng rất là nhiều thứ để băn khoăn đấy. À, nhưng, a, trước khi mình, à, có thể chia sẻ thêm với bạn thì chắc là mình cũng sẽ cần thêm một số thông tin. Ờ, như bạn, à, vừa nói á thì, à, bạn, à, làm công việc trái ngành, đúng không nè? Thì cụ thể là hiện tại bạn, à, đang làm về lĩnh vực gì? Và bạn, à, trong quá trình học thì bạn đã được đào tạo ngành nghề chính là gì?
Ừm, thật ra đó là mình học chuyên về thiết kế, có nghĩa là mình soạn thảo văn bản rồi mình vẽ này kia là ô kê hết, có nghĩa là mình vừa làm trên máy được rồi mình vừa vẽ tay được. Nhưng mà lúc mà ra trường bạn bè cũng nói là giờ kiếm việc làm đi, kiếm việc làm rất là khó luôn, có được công việc là đã mừng rồi. Cho nên là mình vội mình nộp vô cái công ty đó, mình làm văn phòng, mình soạn thảo văn bản, ừm, soạn hợp đồng này kia thì mình trình giấy tờ, mình đi ký giấy tờ hoặc là mình đi, ơ, đến chỗ này chỗ kia, rồi mình nhận ký hợp đồng đồ đó bạn, chung với khách, đó, mình kiểm tra, kiểm kê lại coi coi đúng hay sai, mình chỉnh sửa. Mà mình thấy công việc ngay lúc đầu vô, mình đào tạo, mình đã thấy là nó đã không có đúng với chuyên môn của mình rồi. Nhưng mà do cái thời cuộc bạn ơi, nhiều khi á, mình kiếm công việc ưng ý hông có đâu, mình hiểu vấn đề đó mà, cho nên là thôi giờ mình nói là mình cứ làm trước đi, để mình coi tính sao rồi mình xoay sở. Nhưng mà nha, ừ, mình bị phụ thuộc vào nó, có nghĩa là mình thấy mình nghỉ làm á, mình hổng có tiền xoay sở, bản thân mình lớn lên cũng muốn là phụ thuộc vào cha mẹ của mình nữa. Cho nên là mình tự lập bản thân của mình đi, cũng định làm thời gian coi coi mình có thực sự yêu thích hông. Nhưng mà hông bạn ơi, trải qua 2 năm, mình cảm thấy càng ngày cảm thấy, à, tâm lý hơi tồi tệ chút xíu. Bước đi làm thì vẫn giải quyết công việc tốt, nhưng mà dường như mình làm giống như là một cái máy hông bằng vậy đó. Mình cứ giải quyết công việc rồi cứ suôn sẻ, cứ trôi chảy vậy thôi à, không có một cái gì thú hoặc là không có ý nghĩa với nông việc công việc hiện tại luôn.
Ừm. Ồ. Ra vậy. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Khó quá ha. Ừm. Đồng ý. Ừm. Vậy, à, hiện tại á, à, bạn đã có thử, à, quan sát, à, cái nhu cầu của thị trường và tìm kiếm các cái cơ hội, ờ, việc làm khác thử chưa? À, liệu, à, các cái cơ hội liên quan đến cái sở thích của bạn và cái kỹ năng mà bạn, à, muốn thực hiện á, các cơ hội nó có nhiều hay không nhỉ?
Thật ra nha, ờ, mình á cũng có tìm hiểu trên mạng với lại những cái người chung sở thích với mình, là cộng đồng vẽ hoặc là cộng đồng vẽ ứng dụng này kia đó, mình thấy là, ừ, cũng được. Tính ra nếu mà mình xin nghỉ thì mình cũng tham gia cái nhóm mình vẽ được, nhưng mà mình nghĩ lại cái là mình phải tích lũy tiền này kia. Kiểu như, mình phòng hờ làm sao mà khi mà mình phải có việc làm mới mà có tiền á, thì mình phải, ừm, xoay sở trong vòng 3 tháng hoặc là 4 tháng chẳng hạn. Cho nên là đó cũng là lý do khiến cho mình băn khoăn, tại mới làm được 2 năm tích lũy được gì đâu, nhiều khi hông có nợ là mình thấy mừng rồi đó.
Ừm. Đúng rồi. Quá chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Bạn nghĩ được như vậy là rất tốt, luôn, a, có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu. Ờ, vậy còn, à, các cái nỗi lo về tài chính hiện tại, thì bạn có đang phải, à, chi các cái khoản chi hàng tháng lớn lắm không? Có phải lo kinh phí cho gia đình hay là người thân gì hông?
Tính ra hiện tại cũng trộm vía cái là mình hông có, kiểu như là, mua trả góp, rồi phải trả tiền bây giờ hoặc là thời hạn xa, thậm chí là hông có nợ bạn bè hay là người thân gì hết. Bản thân là, kiểu như, trong 2 năm nay thì làm ra cũng tự xoay sở, cũng tự một mình được chứ hông có đến nỗi đâu.
Ừm. Ừm. Ồ, tốt quá! À, và không phải chịu áp lực về gì, về tài chính cho người khác, đúng không?
Đúng rồi. Mình á, ừm, kiểu như, ba mẹ thì, ờ bản thân á thì cũng tìm được công việc, cũng, ơ, làm việc c tự chăm sóc bản thân, tự lo, tự này kia được, cũng hông có cần là phải gửi tiền về, cũng công có cần là phải giúp người thân trả nợ hoặc là thậm chí là vay vốn sao này kia cũng hổng cần đâu. Mà ba mẹ mình nói là "Ừ, tự lo bản thân được là tốt rồi, hổng có cần phải lo lại đâu."
Ừm. Ừm. Ừm, tốt quá! Vậy còn, à, các khoản tích lũy sau 2 năm làm việc ở công ty hiện tại thì bạn có để dành được một cái khoản nào không? Và cái khoản đó liệu nó có thể, ờ, ờ, đáp ứng được cho khoảng thời gian khoảng bao lâu sau khi nếu bạn quyết định nghỉ việc?
Tính ra đó bạn, nếu như mà bây giờ mình nghỉ công việc hiện tại của mình ngay lập tức luôn nè, thì á cái mức tối đa mà mình có thể chi trả khi mà tìm việc mới là khoảng 2 tháng là cùng thôi, tại vì mình đâu có dư đâu nè. Công việc văn phòng thì bạn biết rồi, hổng có tiền hoa hồng hay là hổng có gì hết, chỉ có có là cái lương cứng thôi. Cho nên là mình xoay sở lúc nào cái khoản, ơ, ưm, tiền mà hằng tháng mình trả như tiền trọ, tiền này kia rồi ăn uống này kia cũng hết trơn à.
Ừm. Ồ! Ừm. Đồng ý. Ừm, đúng rồi, đồng ý. Điều này thì mình nghĩ là bạn đã n nghĩ rất là đúng rồi đó. À, vậy còn, à, các cái công việc làm thêm thì sao? Hiện tại bạn có đang làm thêm công việc nào và có đ cho mình một cái nguồn thu nhập, à, tương đối ổn định hông?
Thật ra thì lúc đầu á, mình thấy chán việc là mình cũng đã bắt đầu mình làm công việc thêm rồi. Có nghĩa là mình lên mạng xem cái hội nhóm đó, rồi người ta cần cái gì đó, chẳng hạn làm thủ công nè, tại vì mình chuyên học về thiết kế kỹ thuật cho nên là mình làm được mấy cái đó. Buổi tối mình về cái, có làm từng cái, từng cái một, kiểu như, cũng hông gấp đâu, mà mình đã xác định là mình chán công việc cho nên mình làm cái việc mình yêu thích. Xong rồi cũng lâu lâu cũng đăng lên mạng, cũng có bán được, kiểu như là, nó không có nhiều tiền đâu, nhưng mà mình thấy đó cũng làm gì đó, ừm, cơ hội để cho mình sau này mình nghỉ việc mình cũng có cách mình để tiếp cận á bạn.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, như vậy là hiện tại bạn cũng đang nhận thêm, a, một số công việc, à, làm tự do ở bên ngoài liên quan đến việc, à, đồ họa thiết kế, đúng hông nè?
Đúng rồi.
Ừm, tốt quá. À, đây, a, chắc chắn là một cái việc mà nó sẽ tạo ra cho bạn nhiều sự hứng thú hơn so với công việc đi làm hàng ngày, đúng hông?
Thật ra thì cũng phải đó chứ. Qua 2 năm làm việc mà, kiểu như, mình hơi bị mất động lực trong cái việc công việc công sở này đó, cho nên là mình cố gắng tìm lại cái niềm vui của mình bằng cách là, ừ, mình làm này làm kia, ưm, cùng với những gì mà mình đã học đó, mình thấy cũng khá vui và lấy lại niềm tin. Nhưng mà giờ á mình đang bị rập bị rối một cái là thứ nhất là chán công việc nha, mà giờ nghỉ việc là mình sợ hông xoay xở được thôi đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác rồi đó. Ờ, qua cái câu chuyện của bạn và những chì bạn vừa chia sẻ với mình, thì mình thấy những cái nỗi lo của bạn là hoàn toàn hợp lý thôi. Ờ, nhất là khi trong hoàn cảnh của bạn á, bạn lại phải làm một cái công việc mà không đúng với cái chuyên môn và cũng không phải là cái sở thích mà bạn, à, thích trong một thời gian dài là việc thiết kế đồ họa nữa. Nên là cái cảm giác hiện tại chán nản á, mình nghĩ nó là khó, rất khó tránh khỏi, đặc biệt là đối với công việc, à, nhàm chán như văn phòng, đúng hông nè?
Đúng rồi. Mà bạn ơi, nếu mà nói chán ra á thì cũng thấy là, ừ, các anh chị cũng tận tình giúp đỡ mình ngay từ ngày đầu mình đi làm luôn, cho nên bây giờ nếu mình nghỉ á thì, ô kê, mình cũng có thể nói chuyện: "Ừ, tại vì em cũng có hướng riêng, với lại cũng hông phù hợp chuyên môn." Cũng có thể giải thích như vậy đi. Nhưng mà vấn đề chính ở đây là vấn đề liên quan đến tiền bạc, nhiều khi mình sợ mình nghỉ xong rồi á hổng có xoay sở được trong 1-2 tháng, ưm, những tiếp theo đó, cho nên là cũng lo lắm bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác, chính xác. Mình hiểu rồi. Nỗi lo của bạn chính là lo lắng về việc là từ bỏ công việc ổn định hiện tại thì sẽ mất đi cái nguồn thu nhập, đúng không? Ừm. Rất hợp lý. Vậy thì, à, mình, à, có thử một số đề xuất như thế này, bạn, à, xem thử xem là liệu có thể áp dụng cho hoàn cảnh của mình được hay không nhá? À, trước hết là về hoàn cảnh thì, à, công việc của bạn á đang là cái nguồn thu nhập tài chính, ờ, chủ yếu và nó không thể thay thế được bằng bất cứ cái nguồn nào khác hiện tại, đúng không? Cho nên chắc chắn là vào thời điểm này chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta, ờ, bỏ việc ngay được, cái chuyện đó thì mình nghĩ nó không nên không nên làm vào lúc này. Và nhất là với giai đ giai đoạn cuối năm thì nó cũng là cái giai đoạn mà các công ty thường là đánh giá lại chất lượng công việc, rồi còn liên quan đến thưởng Tết, rồi các cái chế độ phúc lợi, ờ, đầu năm và cuối năm. Đấy, cho nên giai đoạn này thì thường mình thấy các à, những cái người, à, đi làm á, người ta cũng sẽ không rất là ít khi nghỉ việc trong giai đoạn này. Nhưng mà đổi lại đổi lại cho cái điều đó thì các cái nhà tuyển dụng trong giai đoạn này á, họ cũng rất là khó để kiếm được những cái nhân sự chất lượng, thì đây cũng lại là một cái cơ hội để cho bạn có thể tìm kiếm được, ờ, cái vị trí công việc phù hợp. Và trong hoàn cảnh của chúng ta là bạn chưa thể nào mà bỏ được việc ngay, cho nên là hãy cố gắng thử tìm những cái công việc mà nó có thể mang lại cho bạn cái thu nhập tạm thời, thu nhập thời vụ liên quan đến việc thiết kế đồ họa. Mà cái giai đoạn này á, mình thấy ở trên các cái diễn đàn này, các cái trang mà làm công việc freelance, công việc tự do á, thì họ cũng liên tục đưa ra các cái dự án, và nếu các cái ứng viên mà có khả năng thì cũng có thể đăng ký tham gia vào các cái dự án đó. Mà mình có nghe nói như bạn, à, mô tả là bạn có tham gia các cái diễn đàn, các cái cộng đồng á thì bạn cũng có thể thử kết nối với các bạn, à, trong cùng cái cộng đồng của mình để xem xem là có cơ hội việc làm nào trong các cái dự án ngắn hạn hay không. Bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà từ bỏ cái công việc ổn định hiện tại chỉ vì, à, một cái công việc mà nó có một cái lộ trình phát triển chưa có rõ ràng, đúng hông nè?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình Ừm. Thật ra thì nghe bạn khuyên xong cái cảm giác như là mình bừng tỉnh á, chớ mình đang bị tăm tối trong cái việc là mình cứ nghĩ là mình chán nản, không phù hợp với công việc á bạn. Chắc là mình phải xem xét lại bản thân của mình, nhiều khi ở cuối năm nè bạn, mà bạn nói đúng, ừm, người ta đang xem xét là mình làm việc có tốt hay hông, rồi phúc lợi xã hội làm sao đó lận mình cũng đang, ư, trong cái giai đoạn phát triển mà, đúng hông? Cho nên là cũng đừng có vội vàng, cậu nói vậy cũng đúng rồi, mình phải xem xét lại, với lại một phần mình nói là mình cũng làm việc, ưm, cũng có tiền vào buổi tối này kia cũng, ưm, ưm, chi trả này kia cũng được phần nào thì cũng hợp lý, ừm, mà mình phải duy trì, đúng hông? Rồi mình biết sao, kiểu như, giờ mình phải quản binh chút xíu nè, đúng hông? Mình hiểu ý của bạn rồi.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đúng vậy. Ừm, đúng rồi. Chính xác và một điều nữa cũng rất quan trọng đó là cái trước khi mà muốn tìm kiếm một công việc mới á thì chắc chắn là bạn sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ xin việc với một cái danh mục các cái kinh nghiệm cũng như các cái dự án mà bạn đã tham gia để làm sao cho cái nhà tuyển dụng á, họ thấy bạn là một người có kinh nghiệm và phù hợp với công việc của họ thì mình mới có thể cạnh tranh được với những người khác, đúng không nè? Thì mình nghĩ là trong một cái khoảng thời gian trong ngắn hạn từ 3 tháng đến 6 tháng thì bạn nên bổ sung vào cái hồ sơ của bạn bằng những cái dự án như vậy. Hãy cố gắng tìm kiếm các cái dự án nhỏ, tham gia, bổ sung cho cái hồ sơ xin việc của mình. Đồng thời, nếu được á thì hãy học thêm, xin đi học các cái khóa ngắn hạn trực tiếp hoặc là các cái khóa online để cho bổ sung cho mình những cái chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp, thì có như thế á thì cái hồ sơ của chúng ta mới có khả năng để cạnh tranh với các ứng viên khác được. Bạn thấy có hợp lý hông nè?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Nghe hợp lý quá à. Trong cái giai đoạn này thì mình có thể trau dồi kiến thức của mình bằng cách mình tham gia các hội nhóm, thậm chí mình trau dồi kỹ năng của mình thêm. Nhiều khi á mình hông có làm, mình cũng thấy bị mai một, đúng hông bạn? Giờ này đúng rồi, mình quản binh chút xíu rồi mình học cái kỹ năng tốt, nhiều khi cũng làm cho mình tốt hơn trong tương lai nữa. Mình rất là vui và trân trọng những cái lời mà bạn khuyên nãy giờ nha. Mình thấy rất là có bổ ích luôn đó. Mình sẽ áp dụng nè.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Rất vui rất vui khi mà những lời, ờ, chia sẻ của mình á đã khiến cho bạn cảm thấy hữu ích và nó có thể cho bạn một số gợi ý để thay đổi cái cách tiếp cận của bạn với công việc. Chúc bạn nà may mắn và sớm tìm được lại cảm hứng cũng như niềm vui trong công việc nhé.
Ừm, mình cảm ơn bạn nha, xin chào bạn.